Ồ, thế thì còn không biết là các cái hoạt- hoạt động ngoại khóa của bạn thì sao? Bạn có phải tham gia nhiều những cái hoạt động ngoại khóa để xây dựng được cái hồ sơ du học mà đẹp hơn không?
Wow. Thiệt sự luôn á, là khi mà mình học đại học ở ở Việt Nam á, mình tham gia rất là nhiều những cái hoạt động, thậm chí là ở ở bên Trung Quốc nó có những cái trại hè mà mà online á, thì mình cũng, gọi là, lúc nào cũng đăng ký tham gia những cái trại nghè đó để mà có một cái bề dày về cái cái, gọi là, ừm, những cái hoạt động ngoại khóa hoạt động ngoại khóa để mà mình hỗ apply lên cho, ờ, bên trường á, bên trường có thể xét duyệt cho mình đó bạn, ờ, còn cái quan trọng hơn hết
Ờ. <chuckles> Ồ, ừm. Ừm. Ừm, hoạt động xã hội, đúng không? Ừm. Ồ. Ừm, thế thì công nhận là cũng rất hay đó, ừm.
Đúng rồi, một cái quan trọng là đó là một cái chứng chỉ HSK để bạn có thể là biết được trình độ tiếng Trung của bạn như thế nào nữa.
Ờ, chứng chỉ tiếng Trung ha. Ừm, ờ, thì thật ra là cái việc mà học tiếng Trung ấy, nó là một cái ngôn ngữ mà có thể nói là khó học bậc nhất luôn. Thì không biết là bạn bắt đầu, ừ, bạn bắt đầu như thế nào, rồi bạn làm thế nào để bạn duy trì được cái việc học để bạn đạt được cái chứng chỉ đủ để bạn đi du học như vậy nhỉ?
Đúng rồi. Thật sự luôn. Thì cái việc mà mình, ờ, bắt đầu học tiếng Trung á, nó cũng chỉ là vào khoảng năm 3 đại học của mình thôi á, thành thử ra là
Ừm. Ừ, vậy là cũng chỉ học trong 2 năm ha.
Đúng rồi, mình cũng chỉ có thời gian 2 năm để mà mình chuẩn bị. Nhưng mà á, khi mà mình xác định được luôn cái mục tiêu lớn, đó là mục tiêu lớn trong cuộc đời của mình, thì thành thử ra á, là mình luôn luôn, ờ, ý thức và chủ động trong cái việc mình sắp xếp thời gian làm sao cho hợp lý để cho mình đạt được cái mục tiêu đó bạn.
<chuckles> Ừm. Ừm. Wow. Ừm, ồ.